Ini Kak karena kan mereka itu ya apa, eee, kalau biasanya pakai gayung kan airnya banyak gitu loh Kak jadi, persepsi mereka itu kalau pakai gayung tuh lebih bersih dibandingkan dia pakai, eee, apa semprotan itu yang mungkin, dia pikir ini kecil amat sih gitu akhirnya, banyak yang dirusak gitu loh Kak jadi mekar mereka pikir gak perlu dipencet, dia bisa keluar sendiri gitu, Kak. Gitu nah ternyata memang, eee, akhirnya kita berembuk gitu Kak selain untuk memperbaiki kita juga harus nih mengedukasi karyawan gitu, eee, kita harus memberikan informasi bahwa, memang perusahaan itu punya target, untuk mengurangi penggunaan air bersih gitu, nah, sambil edukasi tuh kita kasih tau juga sih Kak bahwa kalau misalnya, eee, penggunaan air kita turun, biaya untuk membayar air, eee, ke pemerintah itu juga turun, maka ada kemungkinan misalnya bonus tahunan tuh, eee, akan naik gitu, Kak.
Mhm, betul betul. Oh iya. <laughs> Oh. Mhm mhm mhm. Iya betul. Mhm. Oke berarti ada embel-embel gitu ya Kak biar, mereka mungkin pada nurut ya, Kak. <laughs>
<chuckles> Betul. Iya karena kan dia pikir oh iya ya a artinya, ketika dia mau berkontribusi gitu ya Kak ya, itu ada hal yang bisa dia dapatkan gitu sehingga, eee, dengan se es dengan mungkin terserah sih ya mau berat hati mau, senang hati gitu ya Kak ya, eee, dia mereka mau menjaga bersama-sama, itu sih Kak cerita tantangannya.
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Oke iya. <chuckles> Iya iya menarik banget nih Kak nah tapi setelah itu ya Kak itu kan udah di atasin nih ya asalnya kan turun nih 6% kemudian naik lagi kemudian, eee, Kakak atasin lagi tuh gimana caranya itu akhirnya konsisten gak penurunan airnya gitu? Atau malah ada kendala lagi Kak setelah itu?
Mhm. Eee, setelah itu sih alhamdulillahnya konsisten Kak konsisten, eee, terus di angka tersebut gitu loh tapi ya, kan tahun in tahun depan berarti, eee, harus turun lagi nih Kak nah bingung lagi tuh <laughs> tapi biarin aja, iya, heeh, betul, betul iya gitu tapi kan udah yang penting kan tahun ini udah ada hasilnyalah gitu malah diatas target gitu sih Kak, <laughs> heeh.
Oke, oh tahun depan tuh harus, oke betul ya karena kan tadi lima persen nanti 5% lagi gitu ya, Kak. <chuckles> Iya, iya betul betul tinggal tahun depan nih yang jadi PR ya, Kak. <laughs>
Iya iya setidaknya istirahat dululah gitu. <laughs>
Iya betul, nah kalau tadi ya Kak itu kan udah berhasil nih projectnya 5% penurunan menurut Kakak nih, apa sih yang paling berperan ngebantu gitu proses itu tuh berhasil? Apakah dari kerja tim gitu kan atau misalnya, eee, dari atasannya apa tuh Kak yang paling ngebantu?